يغيّر حاجات هي ي اللي هي هي صعب بصراحة، صعب إنّك تغيّر حد، بس هو لو حَبّك جامد ممكن بنسبة مثلًا 20، 30% يغيّر حاجة بس مش هتكون نسبة كبيرة بصراحة. صعب إنّك تغيّر تغيّر شريك حياتك يعني في المقولة دي يعني مش عارف باشوف إن هو صعب بصراحة، يعني أنت تاخُد إمم، إمم.
أيوه. إمم. طب أنت شايف إن هو إن هو آآ لو بيحبك هيتغيّر علشانك والّا ل والّا لو هو عايز يتغيّر هيتغيّر؟ عشان بس في فرق.
آه، هو لو بيحبني هيتغيّر شوية صغيرين لكن لو هو عايز يتغيّر فعلًا فالنسبة هتكون كبيرة. فأنا شايف كده بصراحة.
إمم. إمم، إمم. أيوه. طب احكِ لي بقى موقِف آآ يعني هل مثلًا أنت جرّبت مثلًا إنّك كنت دخلت في علاقة ومش هاقول لك بقى قلبك أنت وعقلك أنت، لأ، أنت كنت الشخص ده تمام بالنسبة لك مثلًا وأهلك مثلًا كانوا رافضين لأي سببٍ ما؟
امم. امم.